Hallo. Ähm, ja, ich bin, ähm, ja, grade viel am Umsetzen, Machen und Tun und Arbeiten und, äh, bin dann schnell dabei, mir einfach mal 'n Brot zu schmieren, äh, anstatt ordentlich zu kochen. Und, ähm oder gehe mal schnell zur Tankstelle und kaufe mir da was. <laughs> Guilty pleasure, ähm, ja, jetzt ist aber das Ding, dass ich halt, äh, wirklich mir hm, ja, einfach besser essen möchte. Besseres, äh, hm auch mal warm kochen und nicht immer nur schnell kalt mir was was zu mir nehmen. Ähm, hast du da 'n Tipp, wie ich mich da reinbringen kann, in so 'ne Routine, wo ich mir einmal am Tag was Warmes koche?
Mhm. Ähm. Ja, klar. Wir können gerne mal schauen, ob wir da zusammen 'ne Lösung finden, für das Problem. Ich frage jetzt erstmal ganz plump, ähm, woran liegt's denn? Also, hast du Zeitmangel oder macht dir Kochen keinen Spaß? Ähm, bist du vielleicht auch 'n bisschen überfordert so mit der Situation, was du kochen sollst? Woran liegt's denn?
Mhm. Na Ähm, also es liegt da dran um 2 Sachen. Also, die die 1 Sache ist die, dass ich, ähm, ganz schnell spontan Hunger kriege, richtig krasses Hungergefühl. Anstatt, ähm, halt mich da irgendwie sagen: „Okay, jetzt ist es so und so viel Uhr, jetzt müsste ich mich mal drum kümmern.“ Ich schiebe das weg, ich schiebe das weg. Und dann auf einmal kriege ich 'n ganz krasses Hungergefühl und dann mache ich mir halt 'n Brot oder 'n Brötchen. Und, ähm, weil ich dann weil mein Kopf mir dann sagt: „Jetzt noch zu kochen, das dauert mindestens noch 20 Minuten, bis du was essen kannst.“ Und ich habe dann einfach keine Geduld und, äh, nehme dann so die einfache Lösung und mache mir dann 'n Brot.
Mhm. Mhm. Ja, also gegen Brot ist ja an sich erstmal nichts einzuwenden. Kommt ja so 'n bisschen darauf an, was für 'n Brot es ist. Also es ist, ähm, so 'n labbriger Toastbrot, Weißbrot oder Vollkornbrot. Da gibt's ja auch schon, ja, ich sage mal, immense Unterschiede. Aber ich ich möchte mal kurz noch bei dem anderen Thema bleiben. Und zwar, hm, mit dem Thema Zeit. Weil du sagst ja, du kriegst schnell Hunger und hast dann auch keine Lust dann zu kochen. Du brauchst dann gleich was zu essen, was schnell geht. Ähm, ich weiß noch nicht ob du gar nicht kochst oder ob du ab und zu noch was vom Mittagessen vom Vortag übrig hast? Aber hast du schon mal was vom Meal-Prepping gehört?
Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber da ist so das Ding, das ist mir schon aufgefallen, das habe ich nämlich gemacht. Ich habe was ich schon probiert habe, ist, dass ich halt so 3 Portionen koche, also für je also für 3 Tage was. Und dann, wenn ich es aber dann aufwärme, dann schmeckt das nicht so wie frisch gekocht. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Dann bin ich da so: „Ne, das mag ich gerade nicht.“ Und, ähm und dann auch 3 Tage hintereinander das Gleiche zu essen, finde ich dann halt auch schwierig, finde ich.
Okay, also das verstehe ich voll, dass du sagst, dass dir aufgewärmtes Essen nicht schmeckt, das ist definitiv so, frisch schmeckt immer besser, und vor allem frisch gekocht. Hm, ich frage mal so: „Lebst du denn alleine oder gibt's denn noch jemanden, also bist du in 'ner WG oder in 'ner Partnerschaft, wo vielleicht jemand was für dich mitkochen könnte?“
Ja. Nein, leider nicht. Also mein Sohn ist jede 2. Woche bei mir, aber der wird mir nix kochen, obwohl das obwohl das mal super wäre, ich sage: „So, jetzt Kind jetzt kochen wir doch mal was.“ <laughs> Also, ich habe
<laughs> Hättest quasi deinen eigenen privaten Koch, der alle 2 Wochen mal kommt und dir was Schönes kredenzt. <laughs>
ja. Das wäre super. Äh, das könnte ich meinem Sohn ja mal vorschlagen. <laughs> Mal gucken, wie der guckt, wenn ich sage: „So, mein Schatz, jetzt kochst du uns mal was ordentliches.“ <laughs> Ach, wie süß. Ja, ne, ist grad 'ne voll schöne Vorstellung, <chuckles> und vor allen Dingen sein Gesicht zu sehen. <laughs>
<laughs> Ja, wer weiß, vielleicht. <laughs> <laughs>
Ähm, hm, ja, also, ähm, ne, also das den Luxus habe ich leider nicht. Und klar, was ich gerne mal mache, ist mal essen zu gehen, aber momentan ist es mir finanziell nicht möglich, jeden Tag, ähm, irgendwo essen zu gehen, wo es auch, g äh, ne, was Gesunde also ich rede ich gehe jetzt werde jetzt nicht zu McDonald's oder sowas fahren, weil das ist äh, das habe ich mal 'ne Weile gemacht und ich habe mich danach so schlecht gefühlt und dann nur eigentlich noch mehr Hunger gehabt, ähm, aber wie gesagt, ich gehe oft mal gerne zum Chinesen, esse viel Gemüse und Reis und so, aber momentan kann ich mir noch nicht mal das leisten, ähm, weil mein Erspartes so 'n bisschen sich dem Ende neigt und ich jetzt echt mit dem Rest noch 'n bisschen haushalten muss. Ja.
Mhm, ja, das mit McDonalds verstehe ich auf jeden Fall, dass es keine Dauerlösung sein kann. Aber dann konzentrieren wir uns doch auf Gerichte, die gesund sind und schnell gehen, oder? Also ich meine, das ist, glaube ich, dein Hauptproblem, hast du gesagt, ne, dass du sehr schnell essen willst. Also, ich habe vorher schon erwähnt, es gibt, ähm du magst ja gerne Brot, hast du gesagt, und du machst ja gerne 'n Brot. Gibt's ja verschiedene Sorten von Brot, ähm, und generell ist es ratsam, eher auf Vollkornbrot zu setzen. Ich weiß, das schmeckt jetzt nicht jedem, weil das ist eher herb und nicht so süß. Und es liegt einfach daran, dass, ähm, Weizenbrot oder auch Toast also Weißbrot im allgemeinen Sinne, ähm, hat sehr viel kurzkettige Kohlenhydrate. Also k hm, Kohlenhydrat ist quasi nichts anderes als 'ne lange Glukosekette. Also Glukose ist Zucker, der wo in unserem Zellen verstoffwechselt wird und dadurch, dass, ähm, ja, das so lange kurzkettige sind, ähm, wird der halt sehr schnell aufgespalten und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du lange auf Brot rumkaust, also auf Weißbrot, dann schmeckt das so langsam süß. Und das ist ja eben bei Vollkornbrot nicht so, weil das lange, komplexe Kohlenhydrate sind, die lange brauchen, um aufgespalten zu werden und die halten dann auch länger satt. Also, bei Weißbrot ist ja dann oft so, dass du, ähm das isst du dann ge schießt dein Blutzuckerspiegel erstmal, äh, gen, äh, Norden. <chuckles> Ähm, dein Körper muss dann, äh, das erstmal wieder abbauen mit Insulin und dann fällt man so 'n bisschen in 'n Loch, weil das Insulin, ähm, sich halt nicht so schnell abbaut wie der Zucker und dann bleibt es erstmal im Blut und dann kriegst du nach diesem Glukose-Spike fällst du erstmal in 'n Loch. Und, das ist, ähm, bei Vollkorn jedenfalls nicht so, weil einfach länger braucht, um aufgespaltet zu werden und das ist quasi so 'n, ja, permanente Energiegeber, da gibt, äh, die Glukose lang langsamer ins Blut ab, aber dafür kontinuierlich. Also, das könnte ich dir empfehlen, einfach mal vielleicht auf, äh, Vollkornbrot umzustellen, oder hast du das sowieso schon gemacht?
Ne. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, na, ich esse immer so 'n Roggenbrot, also, ähm, ganz Vollkorn nicht, aber Roggenbrot nehme ich. Also, ich versuche extra mit Absicht auch kein Weizen zu essen.
Mhm, und was kommt denn so, wenn du sagst, du schmierst dir so dein Lieblingsbrot, was kommt da drauf?
Also, momentan ist es entweder Butter mit Käse oder Butter mit, ähm, rohem Schinken. Das ist momentan so mein Lieblingsessen. Und, ähm, da aber Gemüse und sowas haue ich da nicht mit drauf.
Mhm, also ich höre so 'n bisschen den Wunsch raus, dass wir 'n bisschen Gemüse in deinen, ähm, Ernährungsplan mit einbauen, oder?
Na, das mache ich halt schon. Also, wenn ich koche, ich haue da ganz viel Gemüse rein. Also, in letzter Zeit, ähm, kaufe ich auch überhaupt kein Fleisch mehr. Ich habe auch interessanterweise gar keinen Bedarf. Ich meine, klar, wenn ich jetzt Schinken esse, dann habe ich habe ich das, ja. Ähm, aber, ähm, ich also wirklich, wenn du mal zugucken könntest, wenn ich koche, also, da kommt wirklich total viel Gemüse, hauptsächlich m in letzter Zeit auch Kartoffeln, weil ich gehört habe, die sind echt gut. Die sind echt gesund und, ähm, weil Nudeln ist momentan nicht so mein Ding. Und, ähm, ne, ich haue wirklich Gesundes das der der Trick bei mir, glaube ich, der jetzt kommen muss äh, den ich gerne verändern möchte, ist einfach, wenn ich dieses Hungergefühl habe
Mhm.
Ähm, dass ich sage: „Okay, du stirbst jetzt nicht in der nächsten Minute“, weil manchmal also dieses Hungergefühl ist immer sehr stark und abrupt bei mir da und wie gesagt und dann greife ich schnell zu Sachen. Und, ähm also wie Brot, und, ähm, für mich ist einfach so, das vielleicht auszuhalten zu sagen: „Ne, du nimmst dir jetzt die 20 Minuten, auch wenn das Hungergefühl da ist und, ähm, kochst das einfach“, weil ich habe alles da, ne, also so so ist es nicht.
Mhm. Ja, da kenne ich vielleicht 'n Trick, den du mal anwenden könntest. Und zwar, wenn du genau, wenn du, äh, merkst: „Okay, ich kriege jetzt wieder Hunger“, trinke einfach mal 'n Glas Wasser, ähm, das ist dann ga ganz oft so, dass das Hungergefühl so 'n bisschen verfliegt, weil einfach irgendwas im Magen ist, dann kannst du dann ja deinen Körper so 'n kleines bisschen austricksen. Also, es hilft natürlich jetzt nicht für 'n ganzen Tag. Irgendwann sagt der Körper schon so: „Hey, verarsch mich jetzt hier nicht, gib mir mal was Richtiges.“ Ähm, aber wenn du sagst, du musst nur mal so 20 Minuten überbrücken, bis du dann Essen machen kannst, ähm, und das Hungergefühl bis dahin aushalten musst, kann ich dir das mal empfehlen, einfach mal 'n Glas Wasser oder Orangensaft oder was du halt auch gern trinkst, einfach mal, äh, zu trinken und dass dann irgendwas einfach im Magen ist, äh, wo das Hungergefühl mal kurz verschwinden lässt.
Okay. Ah, okay. Nein. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Das 'ne gute Idee. Ja, dass ich einfach mal kurz trickse, weil ich also, bei mir ist es dann so, dann reagiere ich wie so 'n Tier, ne? Ich bin dann wenn dann der Hunger kommt, das ist dann wirklich so richtig so so 'n tierisches Verhalten. Und dann will ich einfach nur essen, weißt du? Das ist dann dann bin ich nicht beim klaren Menschenverstand sage: „Komm, jetzt koch doch. Dauert doch nur 20 Minuten. Dann hast du was Warmes. Dann hast du was Gesundes.“ Ähm, ja, es geht halt, ähm, ja, die Zeit zu überbrücken. Und ich glaube, ja, dann dann trinke ich Wasser oder mache mir einfach 'n Tee.
Mhm. Ja, also, wie gesagt, das, äh, 'n guter Tipp und, hm, ja, wie du schon sagst, äh, <chuckles> da gibt's ja auch diese Snickers-Werbung, äh, <chuckles> wenn du die kennst, ähm: „Iss 'n Snickers, du bist nicht du, wenn du hungrig bist.“ Das kommt ja auch irgendwo her. Also, wir sind ja immer noch quasi <chuckles> in der Evolution gefangen. Und eigentlich, wenn man's so sieht, ja auch Tiere, die ja, wenn's um Essen geht das ist ja auch 'n Überlebensinstinkt, sage ich mal. Und da ist ja nur voll verständlich, dass der Körper dann auf, ja, sagen wir mal, ähm, <chuckles> seine, hm, seinen Willen priorisiert und dann halt erst mal, äh, au auf Essen geht, an anstatt: „Hey, ähm, ich muss mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren.“ Das kennt halt unser Körper leider gar nicht. Ähm, genau, deswegen, mach dir da mal keinen Kopf, ähm, einfach das Glas Wasser und dann dann überbrückt man das so 'n bisschen. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, äh, wo du sagst, es stört dich beim ja, bei deiner bei deinem Ernährungsplan? Also, gibt's vielleicht so Einkaufsroutinen oder sowas, wo man 'n bisschen optimieren könnte, damit du da, ja, dein dein Essverhalten 'n bisschen verbessern kannst dahingehend?
Mhm. Ja. Hm, ne, ähm, also danke, dass du fragst. Ähm, also da eher nicht, weil ich war heute zum Beispiel also ich habe mir jetzt 'n Entsafter gekauft, äh, weil ich halt gemerkt habe, dieses, äh, ne, Brot, Brot, Brot und habe ich mir jetzt 'n Entsafter gekauft und ich war heute Morgen schon bei Lidl und habe mir 'n Kilogramm Karotten und 2 Kilogramm Äpfel geholt und die also nicht alle zusammen. <laughs> Aber dann nehme ich mir 'n Teil und schmeiße mir das in den Entsafter und trinke das dann halt auch. Also, wenn es mal ganz schnell gehen muss. Also, ich trinke jeden Tag 2 Gemüsesäfte auf jeden Fall. Also
Mhm. Hm, quasi so 'n Art Smoothie.
Hm, ja, aber das ist nicht 'n Smoothie. Ähm, also ja, schon, aber 'n Saft, ne? Also ohne ohne die, ähm, na wie nennt man das? Ähm, also ich pre also Smoothie trinkst du ja alles mit, ne? Dann da haust du ja alles rein und beim Entsaften kommen ja die die groben Teile raus und der Saft wird nur ausgedrückt.
Mhm. Stückchen? Ja. Mhm. Ob
Genau. Äh, und das habe ich mir halt schon jetzt da bin ich ganz stolz drauf, das mache ich jetzt schon seit 2 Monaten. Und jeden Tag, also, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das, ähm, nicht habe, äh, wieder aus meiner Routine rauswerfen lassen, was öfters bei mir passiert. Ähm, und ich bleibe einfach dabei. Und das ist wirklich, ähm, ja, sehr gut. Also, das tut mir sehr gut. Also, von daher, ich bin lernfähig. <laughs> Und ich
Ja, das hast du eigentlich eigentlich schon gute Basis geschaffen, finde ich.
Ja! Und ich aber ich glaube jetzt mit dem Trick mit dem Wasser, dass, ähm also ich brauche weißt du, ich bin so 'n Mensch, ich brauche einfach nur so 'n kleinen Tipp und dann dann geht's wieder.
Ja, dann hoffe ich, dass ich dir den Tipp geben konnte, <chuckles> und darfst mir ja gern mal sagen, äh, ob dir das wirklich was gebracht hat, wenn wir uns das nächste Mal sehen. <chuckles>
<chuckles> Ja, hast du! Ja. Ja, danke dir dafür, ne?
Immer wieder gerne.
Tschüss.